بالضبط كده، بالضبط. فباسأله بكل بساطة باقول له إيه، باقول له: "طَب إيه اللي حصل؟ أنت ما ما رنّيت عليك اليومين ال3 اللي فاتوا وما ردّيتش عليّا." لقيته بيقول لي بكل عارفة اللي هو أنا حسّيت بقى ببجاحة اللي هو كده. "أنا مش عايز أرُد عليك، أنا كنت شايف الرسايل." قُلت له: "يعني أنت كنت مشغول؟" آه. أنا اللي هو أنت مشغول مثلًا؟ أنا سألته: "أنت مشغول يعني وكان وراك إيه؟ والّا حاجة، رنّيت عليك." لقيته بيقول لي: "أنا مش مشغول ولا حاجة، بس أنا مش عايز أرُد عليك." <tsk> أنا وقتها حرفيًا أنا ما شُفتش قُدّامي، أنا اتعصّبت بشكل كبير، أنا مش من النوع العصبي جامد بس أتعصّبت بشكل كبير. "إيه ده يا عم؟ إيه ده؟ هو أنا يعني دي دي آخِرة العِشرة اللي بيننا؟" وبتاع، وقعدت بقى جِبت كلام كتير أوي صراحة. فهو اتضايق وأنا اتضايقت، بس أنا
مش عايز يرُد عليك. إمم. إمم. يعني الموضوع كان فاجأك، يعني كنت مش متوقّع
آه.